Oh, jadi karena mobil, ya. <laughs>
Iya. Kalau mobil waktu itu, kan, ya, enggak seperti sekarang. Kalau Tesla, mah, kayaknya udah biasa, gitu, desainnya. Waktu itu, mah, desain mobil itu, wah, keren banget, deh, wow banget, deh. Dia itu udah jadi pengen, nont udah pengen nonton, deh, lihat gambarnya aja.
Hmm. Oh, gitu. Terus, <sucks teeth> itu, eee, apa namanya, akhirnya kamu ke sana sama kakak kamu aja, atau sama sekeluarga?
Mmm, lebih tepatnya saya sama pacar kakak gue. <laughs>
Oh. <laughs> Kamu buat alibi, ya, waktu itu? <chuckles> Terus, berarti, berkesannya kenapa, tuh? Karena disuruh jadi orang ketiga? <laughs> Oh, enggak.
Jadi, kalau salah aku lupa-lupa ing Heeh. Totalnya kayaknya, mhm. Enggak, sih, mah. Pikirannya, ya, karena, itu filmnya filmnya sendiri yang, wah, udah pengen banget nonton, deh, filmnya. Eee, nama pemainnya Marty McFly, ya, kalau enggak salah, ya. Jadi, dia, tuh, pakai, ya, bajunya keren, deh, waktu buat zaman itu, terus, jamnya, ya
Mhm.
eee, jam, wah, baru, kalau enggak salah Casio, ya, Casio yang ada kalkulator, tuh. Waktu itu keren banget, deh, <chuckles> mhm. Kalau sekarang, mah, udah biasa, kan, ya, udah enggak aneh, ya. <chuckles>
Jam apa, tuh? Oh, <laughs> waktu itu hype banget, ya? <chuckles> Iya, bener banget. Malah jadi, apa, ya, namanya, kayak vintage, eee, apa, ya, namanya, barang jadul malah jadinya, kayaknya.
Mmm. Ya, kalau sekarang, sih, jadul, tapi waktu itu, mah, keren banget, deh. Terus, mobilnya, kan, bisa nembus waktu. Filmnya, kan, ceritakan tentang time travelling, menembus waktu jadinya.
Iya. Mhm mhm.

Mmm, kalau di YouTube lagi ada tiba-tiba muncul, ya cuman sekitar 2 menit, 3 menit ah klik aja ngelihat nostalgia. Oh ya adegannya ini, dan itu menarik juga kan di karena dia harus back to the future, sementara di zaman itu kan, belum ada plutonium seperti zaman waktu dia di masa depan kan, nah gimana dia belah bisa balik ke masa depannya tuh? Itu juga kan jadi menarik, mmm.
Aha. Heeh. Oh. Banyak heeh, banyak konflik ya ternyata <chuckles> di filmnya. <chuckles>
Wah makanya recommended banget deh, kalau bisa nonton tuh yang Back to The Future 1, pasti ketagihan deh nonton, ke-2, ke-3-nya tuh.
Oh, tapi kamu terakhir nonton Back to the Future ini kapan?
Hmm kap itu berarti terakhir ya, waktu zaman SMA ya at atau kuliah udah lupa lupa inget juga aku nih. <chuckles> Hmm.
Oh gitu, heeh heeh heeh. Maksudnya kan ada kan, ada orang yang, eee, setiap kayak flui kayak lagi sakit atau lagi, eee, apa namanya bosen gitu. "Ah aku pengen, ada film yang familiar yang aku tonton lagi, aku ulang-ulang," gitu. Kayak kayak kan biasanya ada yang Harry Potter, ada yang, eee, ada yang film-film lain, mungkin TV series kayak Breaking Bad gitu. Nah kalau kamu, e film ini tuh kayak gitu juga nggak?
Hmm, kalau aku sih lebih suka pilih kalau lagi, ada waktu bisa penge pengen nonton, udah aturin waktu ke situ. Kalau lagi sakit mah enggak mau ya. <laughs> Maksudnya enggak mau sakitnya, tapi kalau lagi sakit kepaksan ma kepaksa nonton, ya pasti nyari film-film kayak gitu sih. Iya.
<chuckles> Oh iya heeh heeh, bagus bagus kayak gitu, iya. Mmm, langsung cara yang bikin happy jadi, eee, film ini tuh cuman untuk kayak, eee, memori kamu nonton waktu kecilnya sama keseruannya gitu ya?
Pasti, yang bikin happy lah.